E doğru, haklısın. Her açıdan aslında zarara ulaştırıyor seni. Belki aldığında, alırkenki aşamada sadece iyi hissediyorsun ve hani, bir ümitle alıyorsun, eee, doğru yaptığını düşünerek. Ama sonrası senin için genelde, evet, üzüntü şeklinde ilerleyebiliyor. Şimdi yüklü bir para da harcadığından bahsettin. Eee, o zaman şey aklıma geldi, yani, sen, böyle, alışverişi yapmadan önce, bir şey almadan önce bir bütçe düşünüyor musun? Ya da hedef koyuyor musun? En azından şunun üstüne çıkmayayım vs. gibi, yoksa biraz daha görüp beğenip almak gibi mi gidiyor?
Hı hı. Evet. Ya, benim açıkçası, eee, şöyle ki ben alışveriş normalde çok severdim ve çok harcardım ama eee, bunu kesmeye başladım. Yani bir şeyi beğendiğimde bile, eee, gerçekten artık kırk kere düşünüyorum ama gerçekten bir şeyi de çok beğenirsem, açıkçası herhangi bir bir bütçe ya da işte, eee, fiyatına bakma gibi bir durumum olmuyor. Bu takımı da gerçekten çok beğenerek aldım ve, eee, bana yakışır mı, yakışmaz mı emin olmadan aldım ama takım gerçekten çok kaliteli, eee, uzun soluklu bir, eee, takım olabilir. Eee, ben bu takım için de şeyi düşündüm; yani altına spor ayakkabı giyerim, günlük kullanırım, bir topuklu giyerim, özel bir günde kullanırım gibi gibi. Ben onu, fiyatını aslında kendi kafamda tabiri caizse, yatırdım. Dolayısıyla da, hani, fiyatına bakmadım. Böyle kendi kafamın içinde akladığım ürünlerim olduğunda benim için hiç problem yok. Bunu gerçekten beğendim ve kullanacağıma uzun seneler inanıyorsam, alıyorum. Yatırım olarak görüyorum bunları, eee, diğer, eee, fuzuli harcamalardan tabii kaçmaya çalışıyorum ama bazen yakalanıyorum.
Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet, anladım, tamam bunu, aslında güzel bir, eee, taraf, eee, senin alışveriş alışkanlığında belli ki. Çünkü gerçekten, eee, hani, hızlı modanın cazibesine kapılmak yerine zaten böyle kaliteli ve hani, zamansız denen parçalar var ya, onlara yatırım yapmak, eee, ya dolabını bilinçli yönetmek, eee, birazcık daha aslında, eee, alışmaya çalış alışkanlıklarını insanın, hani, değiştiren bir şey. Sende ufak ufak bu başlamış zaten, sen, eee, belli bir, hani, rahatsızlık seviyesine gelmişsin ki kontrol etmeye çalışıyorsun. Evet, zaman zaman buralarda, eee, moda akımlarına, cazibesine kapılmak da bir sürü insanın, eee, yaptığı bir şey. Hiç kendini suçlu hissetme. Eee, "Önüne nasıl geçebilirsin?"i istersen birazcık konuşalım. Mesela genelde anladığım kadarıyla, hani, gerçek hayatta görmektense sosyal medyada gördüğün şeylerden etkileniyorsun anladığım kadarıyla. O yüzden belki, hani, bu sosyal medyada takip ettiğin insanlara bir bakıp, eee, az önce bahsettiğimiz, hani, eee, reklam üzerinden hareket eden ve sırf, hani, ürün satmak için zaten onun, eee, güzel yönlerinin hakkında, sadece konuşan insanlardan ziyade ya da bazen şey oluyor, sadece indirim haberi paylaşanlar falan oluyor. Eee, böyle tetikleyici şeyleri birazcık daha acaba sınırlasan mı ya? Onları sessize almak olabilir, işte takipten çıkmak olabilir. Eee, oralarda bir düzenleme yapsan sana iyi gelir mi sence?
Evet. Aynen. Tabii ki. Hı hı. Doğru.